À, mình cũng giống bạn á, có thể là do một phần là mình khá là hướng nội nên là mình thích đọc sách.
Ừm. Ồ, như vậy thì, ờ, bạn có thể chia sẻ với mình là khi mà bạn chọn sách để đọc á, thì bạn có những cái tiêu chí cân nhắc nào hông?
Ừm. Ờ, khi chọn sách để đọc thì thường là mình sẽ ưu tiên sách của những cái tác giả mà mình, ờ, yêu thích trước, xong rồi, ờ yeah, xong rồi tiếp theo sẽ là những, a, là cái nội dung tóm tắt thì thường mình sẽ xem ở đằng s ở cái cái những cái bìa á. Cái bìa sau của sách thì nó sẽ nói sơ sơ tóm tắt để xem là mình có đủ cái sự hứng thú với lại cuốn sách đó không. Và có một cái yếu tố nữa mà nó hơi mang tính cá nhân là, ờ, mình sẽ chọn một cuốn sách mà nó có được sử dụng bằng giấy mà, ờ, cái dạng giấy mà nó sẽ nhẹ và nó nó tránh ảnh hưởng tới mắt so với cái loại giấy trắng á, cái dạng là giấy hơi ngà ngà vàng á bạn.
Ồ, hợp lý. Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, thực ra thì mình cũng mình cũng, kiểu là, thấy được cái sự khác biệt của giấy trắng với lại giấy giấy vàng nha, nhưng mà mình lại không có biết cái việc mà nó có thể ảnh hưởng đến mắt như vậy á.
À. Ừm.

Ừm. Bạn có thể đọc thêm cái cuốn cái gì?
Ừm.
Những người đàn ông không có đàn bà của Haruki Murakami. Tác giả của Rừng Na Uy á, nó cũng là một kiểu kiểu vậy, nhưng mà nó sẽ, ơ, cay đắng với lại tàn nhẫn hơn so với, ơ, ờ, Nguyễn Ngọc Tư nha đúng rồi, cay đắng hơn nha, nói chung là chuẩn bị tâm lý chút. <laughs>
Ờ. Ừ. Hơn luôn hả? Ồ. Trời đất ơi! Tui, kiểu, là cũng cũng, ờ, ngược tâm, đúng hông? Ngược tâm. Chà.
Chua xót, <chuckles> ờ, chua xót, đúng rồi.
Rồi, tại vì thực ra thì nó cũng hơi bị khó cho mình khi kiếm những cái tác phẩm đó, tại vì thực ra mình cũng đang hông ở Việt Nam ấy, cho nên là, kiểu, ơ, ờ, có thể là mình sẽ cân nhắc cái việc mà <tsk> mua ở Việt Nam xong rồi gửi sang.
Kê. Ừm. <chuckles>

Ừm.
Ừm, thì thường thì bạn sẽ làm như nào?
À, chắc là lúc đó mình sẽ tìm theo thể loại á bạn, hoặc là của một cái quốc gia, của tức là sách theo các quốc gia khác nhau nữa.
Ừm. <sniffs>
Ờ, thì, à, mình sẽ thường yêu thích các loại à, các cái dạng sách mà của của Hàn Quốc, của Nhật Bản hoặc là của Pháp.
Ờ. À, tức là bạn thích những cái tác giả của c những cái quốc gia đó, đúng hông?
Đúng rồi, rồi, à, sau đó thì mình có thể, ơ, ưu tiên tới thể loại, ờ, mình thì mình sẽ thích xem những cái sách, ờ, thể loại dụ như là, ờ, viễn tưởng nè, rồi, à
Ừm. Ừm.
ờ, lãng mạn, viễn tưởng hoặc là câu chuyện mà, kiểu, ơ, nó giống như nhịp cuốn, ơ, ờ, Quả Cam Ngọt Của Tôi á. <clears throat> Đúng rồi, <sniffs> đó, nó là sẽ là kiểu vậy, nó s nó, kiểu, ơ, sách để mà kiểu như, mình cảm thấy, ơ
Ờ. À, ô kê.
ờ, dễ chịu khi mình đọc về một cái cuộc đời của một ai đó và những trải nghiệm của họ. Kiểu vậy. Ừm.
Ừm. Ừm.

Bạn hơi, ơ, cung Thiên Bình. <chuckles>
Bạn có bị giống mình hông? Cũng hông hẳn, nhưng mà, kiểu, mình mình, kiểu, mình lười, là kiểu, lọt hố cái gì đó, xong mình mất thời gian, nhưng mà mình lại hông có cái gì hay ho để mà đọc á.
Ừm. Ừm. Mình thì, ờ, trái ngược với bạn á, mình sẽ luôn luôn dễ dàng tìm ra một cái điều đó mình muốn ở giữa h hàng sa số các thứ khác luôn. Tức là mình sẽ xác định được, ừm, cái mình thích liền, nhìn một cái là biết, kiểu kiểu như vậy. Ờ, thì mình nghĩ chắc là do từ đầu mình có nhiều cái giới hạn trong việc chọn lựa sách, kiểu như là, mọi người sẽ thường là, ờ, chỉ cần là sách trinh thám xong bắt đầu bấm vô phần trinh thám. Còn, ừm, còn mình thì có thể là phải là trinh thám của, ơ, Nhật Bản, của tác giả đó, rồi, à, sản xuất vào, ờ, thời gian gần đây. Kiểu, tức là càng nhiều những cái, a, tùy chọn, càng nhiều giới hạn thì cái, a, cái sự lựa chọn của mình nó sẽ ít lại. Mình đỡ phải, ơ, phân vân giữa quá nhiều sự lựa chọn.
Ừm. Ờ! Ờ. Ừm. Ừ. Ừm. Ừ. Ừm, cái này hay nha để mình có thể áp dụng. Thì thật ra là, kiểu, sao ta? <tsk> Chắc là hồi xưa lúc mà mình xưa giờ là lúc mà mình tìm truyện mình cũng hông có, gọi là mình cũng, kiểu, để cho hên xui may rủi nó quyết định nhiều quá á. <chuckles> <sniffs>
Ừm. Yeah. Ừm. Cái đó giống như là, kiểu, tuỳ duyên
Bạn có Ừ, đúng rồi, kiểu, tùy duyên á. Cho nên là cái cơ may mà mình gặp những cái những cái truyện mà nó tào lao, nó cũng khá là nhiều, để mình có thể chắt lọc lại một tí xíu. Ờ, bạn có giống như, kiểu là, ừm, lâu lâu đổi gió, đổi sang một cái thể loại nào đó mà bạn thường hổng đọc hông?
Ừm. Ừm.